Ừm, kiểu là, tập trung á bạn nên hông có nghĩ chuyện gì khác hết trơn á, cũng hông có bị phân tâm gì hết trơn á. Nên là cảm thấy rất là sao ta, nó là, kiểu, a, nó thoải mái và có cái cảm sắc chinh phục á bạn. Ừm, tức là cảm giác tức là mỗi ngày muốn cái hoàn thiện cái việc thải đá của mình sẽ tốt hơn, mình sẽ cân được nhiều ký hơn, mình sẽ s ờ, sẽ sẽ, kiểu là, thải được đi sâu hơn á bạn. Tức là thay vì hốt 3 được 3 cục thì hốt được 4 cục liên tục, rồi hốt được 5 cục liên tục, vậy đó, kiểu như thế á. Tức là cái tâm lý luôn luôn muốn hoàn thiện tốt hơn.
Ừm. Ôi đã quá. Ôi hay quá. Rõ ràng thì, ờ, nó rèn luyện cho bạn rất là nhiều kỹ năng khác nhau trong cuộc sống nè, kỹ năng nhanh nhẹn, tập trung. Đó, rồi muốn hoàn thiện bản thân tốt hơn nữa. Vậy thì có phải là bạn cũng cũng thường xuyên bạn thắng hông?
Ừm. <laughs> Hông bạn. <laughs> Mình hông phải là có thật ra là mình mình nghĩ là do mình siêng năng mình tập đó đó thôi chứ mình cũng hông phải là có năng khiếu trong cái lĩnh vực đó đâu bạn. Ừm, nếu mà bây giờ nếu mà lớn lên mình nhìn nhận lại một cách từ, gọi là, trung thực, thực tế và khách quan á nha, <laughs> mình không có năng khiếu trong lĩnh vực đó nhiều đâu. Ờ, tại vì, ờ, cái lòng bàn tay mình cũng hông có đủ, tại thường thường ai mà cái lòng bàn tay to hơn một xíu á bạn, thì hứng đá được nhiều dễ hơn. Đó, nó là cái sự
Ủa vậy hả? Ờ! Mình hiểu. Đúng rồi, hoặc là ngón tay dài hơn chẳng hạn.
Đúng rồi, đúng rồi, cái, ừm, tay mình thì ở mức trung. Tại mình người mình cũng nhỏ con thôi mình cũng không có thể nào mà, gọi là, có thể với ra nên là về về khả năng về, à, năng lực của bản thân hoặc là, ờ, cơ thể vật lý thì gần như mình nghĩ là không có không có năng khiếu gì đâu. Mà có thể là do mình siêng tập luyện á bạn, gọi là, mình siêng năng tập luyện nên là đúng rồi. Nếu ví dụ là người ta chơi xúc xắc 10 điểm ờ, đúng rồi, người ta chơi xúc sắc 10 điểm thì mình cũng được ờ 7-8 điểm, kiểu như vậy đó.
Ờ, cần cù bù siêng năng, ê, cần cù bù thông minh. Đồng ý.